Sí, totalmente de acuerdo. Si. Pues, un un sí, a mí, te digo, que me pasó así también, pero aquí sí iba a ser un accidentazo muy fuerte. Me ib me iba a llevar un tráiler. Y aparte que me iba a llevar el tráiler, iba a hacerse otro accidentazo, ¿no? En el a en el reventón que me hubiera dado el tráiler, y el la aventada con otros autos, ¿no?
Sí. Uy. No manches. Oh, pues pues, sí. Claro, porque, pues Ujú. Se puede hacer una carambola, así es. ¡Qué peligroso!, ¿eh? Bueno, afortunadamente no pasó nada.
Ujú. Sí sentí así el miedo, porque sentí como me tocaba el claxon el el tráiler, ta, ta, ta, ¿no? Y y yo mm, no, no pensé, ¿sabes? Fue como que en tiempo de cuestión de segundos, qué digo segundos, milésimas de segundo. Pero n de verdad, te juro que parecía que el tiempo pasaba muy lento.
Sí, sí, sí. S Sí. Sí, así pasa a veces. Es que también, pues, ya ves que se genera esta visión de túnel, que ya de repente no sabes qué ocurre alrededor, pues, pero tratas como de de mantenerte, pues.
Ujú. Así, así lo vi. Justo así. Pero, ¿qué crees? He sabido de mucha gente y, por ejemplo, aquí la la que era mi pareja, venía conmigo, lo que ella hizo fue poner los las manos contra el cristal de de de ajá, del del piloto, ¿no?, del cristal del del del espejo que bajas, ¿no?, para
Sí, en Ajá. Ajá. No manches, ya preparando Sí, en Sí, sí.
Entonces, ella pone los las manos hacia el cristal, y s tra cierra los ojos y me voltea, pero con su rostro hacia mí, ¿no?, o sea, como sintiendo el inminente golpe.
Sí, sí. Sí, el impacto, claro, no, pues
Y yo en ese inter, lo que hice fue meter el pie al acelerador, al fondo, cambiar la velocidad. No sé cómo le hice, y me brinco, ¡ras!
¿Sí? Manches. <chuckles> <chuckles>